Menurutmu, gimana ya cara sederhana orang bisa kurangi sampah plastik, Tahu nggak?
Ah, tahu tahu. Aku biasanya sih, dengan hal kecil dulu ya, Kak. Kayak mengurangi, apa, dari diri aku sendiri dulu. Eee, bawa tumbler ke tempat kerja. Terus, ya bawa kayak, <tsk> eee, plastik Alfamart itu tuh, kan udah nggak dipakai lagi ya. Itu namanya sih, kantong belanja, ya? Kantong belanja, kain. Iya, aku biasanya sih bawa itu sih selalu di tas sama tumbler.
Mmm. <chuckles> Iya. Kantong belanja. Iya. Heeh. Mmm. Kalo kayak gitu tuh, gimana ya, eee, bikin ribet nggak, sih? Atau memang lebih efektif seperti itu, gitu?
Mhm. Sedikit lebih ribet cuman kan, eee, demi lingkungan. <chuckles> Kayak kayak, apa ya, sekarang tuh aku, eee, nemuin di stasiun itu kan aku berangkat kerja, lewat eh naik commuter line. Nah, di situ tuh ada disediain kayak tempat air minum gratis, gitu. Kayak kita bisa ngambil air air dingin, atau air panas, itu gratis. Jadinya, daripada kita beli aku eh sorry. Air mineral, ya air mineral. Ya lebih baik, aku, eee, bawa tumbler juga kan, di kantor juga bisa isi dari air air galon, gitu. Lebih, eee, lebih irit, sih.
<laughs> Iya, apa? Heeh? Mhm? Mhm. Mhm? Mmm. Beli mineral, ya? He Heeh. Mhm.